そうなんですよね。なんでなんか、気にしなければいいのかもま、気にしなければいいんだと思うんですけど、なんかこうね、そういうちょっと、変わっちゃった変化にね、なんかどうやって、順応、対応したらいいのかななんて考えるんですよね。まあ近いんで、まあ。
ああ。 うーん。いや。 ええ、うんうん。
まあ、なんだろ、すれ違っちゃうこととかも、もちろんあるんですよ。で、別にそれはそれでいいんですけど、なんか心がね、ちょっともやもやしちゃうんです。うーん。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
もやもやしてるんですよね。うんうん。うん、分かります、分かります。もうほんとは、うーん、また普通にちょっとね、あのお食事とかしたいなと思ってるんだけど、どこか引っかかってしまって、前と全然違うの、何が原因なの、分からないじゃないっていうのが、もやもやもやもやしてるから、自分から声かけるのもなんか嫌だなってやっぱりどこかで。うーん、ほんとはすね、素直にちょっとあの「なんで連絡くれないのよ」って、ゆゆってみたいけど、うーん、その一言が言えないんですよね。うん、すごいわ。
分かってもらって良かった。うん。 うん。 そうなんです。 うん。 そうなんです。 言えないですよね。 そう、だって連絡くれないから。<chuckles> うーん。
うん。お、分かります。ちょっともうそのもうほんとにすごい古いお友達だったら言えるその一言が、もうやっぱりね、最近ちょっとね、あのどんな方かなってちょっと気が合うと思ってて、ちょっと嬉しいなと思ってたのに。え、何そんの感じってなっちゃうんですよね。
うん。 そうなんですよね。うん。 うん。 まさにそうなんです。
うんうん、分かります、それ。うん。
とかね、こういうもうね、もう気にしなければいいと思うんですけども、なんかね、自分の中でどうやって対応したらいいのかなと思って。自分の心を。
それはええええええ、なんかね、それ、やっぱりま、そのもやもやってなかなかやっぱり次、やっぱり、前みたいに一緒に食事をして、うーん、話してみれば、そのもやもやはまあ飛ぶんでしょうけど、うーん、そこまでが大変なんですよね。
うーん。 うん。 うんうん。 うーん。